Perlu sih, perlu. Empati itu perlu tapi, eee, selain empati juga ada hal yang kayak apa ya, ada sedikit, mmm, kejam, dalam artian gini Kak, jadi kadang-kadang di masalahku tuh ya, eee, aku tuh butuh diingatkan dengan sedikit lebih keras gitu. Maksudnya disadarkan. Jadi ketika aku hanya dimengerti aja kayak, "Oh iya oke, bener kok kamu nggak salah kok." Nah itu tuh malah justru membuat aku jadi terlena Kak. Kayak, oh nggak ada yang salah ya, mhm. Oh bener juga nih aku nggak nggak ada yang salah kok, aku oke kok, bener ini keputusanku. Padahal, eee, kadang-kadang ada orang yang mungkin dengan sudut pandang berbeda, dengan celetukan yang mungkin hanya sekedar komentar lalu, tapi itu tuh bikin nampol gitu Kak, mhm, kena gitu. Mhm.
Iya iya paham. Nggak nggak nggak benar juga ya. Mhm. Kena gitu ya, kena, mhm mhm. Ngena banget. Jadi, menurut kamu cerita itu bukan perlu orang yang, eee, bisa merespon semuanya dengan suportif, nggak bukan itu ya yang diperlukannya, tapi mungkin lebih ke, apa, mungkin lebih orang yang
Iya. Iya.
jujur ya, mungkin ya bahasanya ya. Lebih jujur untuk, eee, melihat suatu masalah. Itu menurut kamu gimana itu?
Iya, bahasanya jujur, mhm. Bener sih, menurutku, eee, penting untuk seseorang tuh berkomentar, eee, nggak hanya menunjukkan empati, "Iya, oke, aku paham, aku ngerti," kayak gitu. Tapi memang harus kadang kan kita ya Kak eee, aku suka kayak gitu sih ketika aku dikasih eee, diceritain masalah sama temen, aku tuh sebenarnya punya komentar kayak celetukan, mmm, harusnya gini nih gitu. Nah kalau teman itu sudah deket banget, biasanya aku keluarin tuh komentar itu, kadang komentar itu yang dia butuhkan sebenarnya.